Não, acho que você tá certa sim, porque qua assim, uma coisa que mudou um pouco também agora no verão é que, <clicks tongue> aliás, do verão para o inverno, né, é que, tipo, eu chego com casaco, aí eu coloco, aí eu vou chegando com outro casaco, aí eu coloco, aí eu tiro o sapa sabe? Aí eu não vou guardando. Então eu acho que também tem uma coisa assim de eu me organizar melhor, sabe. Eh, tipo, eu já eu tava com esse costume de tipo assim, chegar, guardou não sei o quê, pererê, pororô, cada coisa no seu lugar. Agora eu sinto que eu já dei uma relaxada demais, aí eu voltei nessa de, tipo
Uhum. É, ainda mais esse mo esse momento, né. Uhum. Já era direto. Tá.
desleixar. E aí quanto mais você vai desleixando, né, você vai é pior, né. Acumula.
Entendi. Hum, é, vai vai deixando, é. É. Você tem ferramentas, assim, de limpeza mais rapidinho, assim, mais fácil de usar em casa. Seja aqueles paninhos ali ou um um spray, né, um mop que você vai e joga um trenzinho no chão e já passa ele já logo ali. Então perfeito, porque quanto mais prático e mais rápido for, para você fazer isso regularmente no dia a dia, vai ser até melhor do que um faxinão, tá.
Eu Tenho. Tenho. Tenho. Tenho. É, verdade.
E aí, separa desse jeito na rotina simples que a gente conversou, sabe. Eu te aconselho muito deixar um cômodo para cada dia, sabe? Pra não também pesar o seu dia. Ah, vai ser só cozinha hoje? Só cozinha. Ah, mas a sala tá uma zona, o meu quarto tá uma zona. Terça e quarta-feira vão ser o dia deles. Só cozinha eu vou dar uma intensivada aqui. Sério, eu acredito muito que vai te dar aquele respiro. É, eu acho que vai te dar aquele respiro, assim, segunda limpar cozinha, quarta, eh, guarda-roupa e quarto, sexta já é o área externa, sabe. Aí sábado, você já pode ir pra sala que você fica lá, para assistir uma TV e alguma coisa mais regular. Faz essas divisões semanalmente, porque você vai ver que o mantenimento vai ser muito mais prático para você e aí você vai criar esse hábito de organização já no automático, sabe.
Sim. E dá um faxinão, né. É. Aham. Se